No, no, el ejercicio siempre por la mañana, eh, siempre, pues, lo prim la primera cosa que hago es ejercicio. El bueno, los días de de tenis ahí normalmente es por la mañana, pero a veces, eh, se hace por la tarde, pero y bueno, los días del de que hago senderismo, pues eso es como casi todo el día, pero el ejercicio del gimnasio en específico o o trotada, sí normalmente es siempre a primera hora de la mañana.
Excelente, porque es importante que tengas en cuenta que todo tipo de actividad, sea cognitiva o física, que se ejerce después de las 6 de la noche, teniendo en cuenta que te vas a dormir en una hora, no sé, a las 8 o 10 de la noche, que como mencionaste, que te mencionas a las 6:30 sería la me mm, hora máxima aceptable para tener un sueño reparador.
Au
Eh, sobre todo para las mujeres que tienen que regular hormonas, lo recomendado va entre 8 y 9 horas. Entonces es importante que tengas en cuenta que cualquier actividad cognitiva, incluidas en ella leer, a la vez después de esa hora es, eh, perjudicial para el sueño. Lo que se recomienda es limitar la exposición a luces azules, no solo la del teléfono, también las de los techos, si es luz LED de
Okey, lo tendré muy en cuenta.
eh, de luz azul, es muy importante que no tengas exposición a ese tipo de luces, eh, una solución fácil para no cambiar eh sí, dime.
Okey. Oye, y en ese caso me gustaría preguntarte algo. Yo tengo gafas de luz azul y siempre, siem casi siempre las estoy utilizando, porque precisamente he leído eso, se me cansan los ojos, a veces me dan dolores de cabeza. Eh, s si utilizo, pues, las gafas de luz azul constantemente, ¿eso podría ayudar?
Y no, en este caso estamos, eh, hablando de lo como lo percibe tu cerebro. La luz azul para pantallas es para proteger tu retina. La mejor manera de mejorar tu calidad de sueño es empezar a utilizar unas gafas especiales que hacen como si vieras todo rojo. Si las buscas en Amazon, como no tienen graduación, no tienen ningún tipo de protección, eh, más allá de que veas todo rojo, eh, son bastante económicas y pueden ser una solución, eh, fácil y sencilla para ese problema del sueño. Y, como te decía, más allá de la exposición a la luz azul, es muy importante no tener ningún esfuerzo cognitivo. ¿A qué me refiero con eso? El journalism, esta bien, lo que haces de escribir tus ideas y tu ma tal vez organizar y hacer que te org acuestes con menor estrés está muy bien, pero acciones repetitivas como tocar la guitarra, como escribir, eh, pero, más allá de escribir, eh, rayar en una hoja, hacer un mandala, ese tipo de actividades repetitivas lo que hacen es hacer que el cerebro entre en un estado de paz y en ese estado es el que t te recomendaría que vayas a la cama, sobre todo porque es un espacio para ti, es un espacio en donde dejas lo del día en el día. Aprovecha para deberías aprovechar y podrías aprovechar ese espacio para, mm, dejar toda esa carga que tienes en las en la espalda, tes sobre todo si vas al gimnasio
Okey. Okey. Ujú. Sí. Mm.
eh, atrás y poder aprovechar ese espacio para descansar.